Judulnya itu Aku Cuma Punya Hati. Jadi kayak dia itu ngejelasin dia itu ngejelasin kalau dia itu, kamu berbohong, aku pun percaya, kamu lukai, aku tak peduli. Nah istriku, tuh, langsung bilang. Waktu itu masih pacaran kayak, "Nih, lagu kayak kisah mantanmu, kan? Yang dia itu kayaknya biar kamu bohongi, biar kamu sakitin, dia, tuh, tetap sayang loh sama kamu. Buktinya kita udah pacaran aja dia masih suka ganggu-ganggu adik kamu, hubungin adek kamu supaya aku, tuh, kalah sama dia." Ih, ini kenapa jadi marah? Astaga! Ini nggak ada hubungannya, nih! <laughs> Dan di situ, tuh, aku mulai kayak mulai kayak, "Jangan marah dong itu, kan, nggak ada hubungannya." Gini-gini. Jadi aku coba untuk menjelaskan dan dia, tuh, kayak, setiap kali lagu itu diputar dia, tuh, selalu emosionalnya muncul kayak iya sensi kayak ngerasa bahwa itu tentang lagu mantanku gitu kayak wadaw. <laughs>
Oh, Aku Cuma Punya Hati? Iya. Mmm. Wah, heeh. Mmm. Mmm. Mmm. <laughs> Oh. Sensi, oh. Kayak singgungan, oh, ya, waduh <laughs> tapi kenapa juga kamu mutarin itu? <laughs>
Kenapa jadi ke siaran? Nanti demenin aku siaran di radio. Ya, kan, nggak tahu, ya. <laughs>
Oh. Oh. Wow, bahaya, ya. Jadi memang betul-betul musik itu, ya, namanya kamu dapat untung dari situ, kamu juga pasti bisa kena batunya dong dari situ, ya. <laughs>
Iya, itu mungkin lagi lagi apes aja kayaknya ini. <laughs>
<laughs> Oke, deh, menarik. Menarik sekali obrolannya ini inspiratif sekali, semoga, eee, bisa diikutin inspiratif. Sangat, ya, asal jangan kena batunya, ya, yang jadi inspirasinya yang berhas yang berhasilnya saja, oke. <laughs> Baik, deh, oke. Mari nanti kita ketemu kembali di lain waktu. Dah.
Inspiratif, ya, Kak, bener inspiratif banget, nih, ya. <laughs> Siap, sama-sama aku juga senang lagi ngobrol sama Kakak, semoga bisa ketemu lagi, ya, di lain waktu dan kesempatan sampai jumpa.
Iya, dah.

<laughs> Bisa diceritakan sedikit dong momennya yang misalnya kayak soundtrack yang pada saat kamu, mmm, pertama ketemulah atau nembak.
Oh yang pacaran pacaran atau mantan nih? <laughs>
A yang yang dari yang pacaran dulu dong, heeh.
Oh ya ya ya ya oh mungkin yang ini kali ya yang pernah jadi mantan kali ya supaya enak lebih yang lama ya, jadi tuh dulu, aku tuh deket sama seorang cewek nah sebenarnya tuh biasa aja, terus, ketika lagi ngobrol jadi nyaman pas banget Vidi Aldiano itu, ngeluarin lagu yang pertama judulnya nuansa bening ini adalah remake, dibuat lagi dari lagunya Kinan Nasution tuh yang judulnya nuansa bening, nah aku dengerin, pas aku dengerin, terus kayak wah ini lagu pas banget nih karena kan diliriknya juga ya, oh tiada yang hebat, dan mempesona nah itu yang bikin aku tuh kayak, iya lagi ini kan
Iya iya iya iya, iya. Oh betul. Iya bet Kenan Nasution ya ya ya ya ya ya. <laughs> Ya. Iya. Coco dari mananya? Berapa berapa berapa ininya lirik tertentunya nggak coba lirik tertentunya yang ini tadi yang kamu oh oke panjang banget berarti pada saat kamu mau ini <laughs> 1 lagu langsung gitu untuk nembak itu? Oh wow, mmm.
Dari awal. Iya benar. Iya kan? Iya, jadi, jadi caranya aku tuh ketemu sama dia, terus aku deng aku kasih dia untuk dengerin dengerin deh lagu ini, ya kan pas dia dengerin, terus aku tanya, "Gimana lagunya bagus? "Iya bagus," "coba deh dengerin sekali lagi," pas dia dengerin sekali lagi aku udah nulis pakai kertas, aku tulis ini ungkapan perasaan aku ke kamu ya aku jelaskan lewat lagu ini, terus sambil dia dengerin yang kedua kali.
Oh, iya, ah hah. Ah hah. Ah hah. Oh oh.
Habis itu dia dia resapi dalam-dalam dia dengerin habis itu setelah selesai dia buka, "Kamu tuh suka sama aku?" Ceweknya ngomong gitu aku bilang, "iya aku suka sama kamu kamu mau jadi pacar aku enggak?" Langsung dia kayak, <laughs> "iya mau" nah itu yang menurutku jadi enak kan jadi aku seperti tidak sedang menyatakan perasaan jadi dia yang menyatakan perasaan ke aku gitu kan. <laughs>
<laughs> <laughs> Mmm, idih, ih ih, beneran deh kamu ya, eee, jadi udah kamu itu sebenarnya bukan kamu yang nyanyi malah juga kamu cuman memanfaatkan si lagu itu kemudian kamu kirim kemudian kamu cuma kamu nulis surat kreatif sekali ya cara kamu nembak ya nah, mmm, tapi akhirnya pernah nggak kamu yang secara langsung pada saat itu kayak, eee, apa namanya jangan terlalu pelit juga dong minimal kamu yang menyanyikanlah secara langsung kan pasti tetap ada bedanya ya mengirimkan lagu yang orang aslinya dengan yang kamu nyanyikan sendiri kan kamu ada effort di situ kalau kamu yang nyanyi. <laughs>
<laughs> Oh iya dong. Iya. Eee. Nah aku kalau nyanyi takutnya gini Kak, takutnya aku pas nyanyi nih, dia yang tadinya mungkin suka jadi gak suka karena suaraku sejelek itu jadi kayak, udahlah ya kayaknya biarkanlah penyanyinya lewat lagunya yang menjelaskan lagunya entar kalau aku jadinya ditolak apa gimana kan, ih, jangan deh, aduh takut nih gitu loh. <laughs>
Nah. <laughs> Aduh itu kamu lakukan berulang-ulang nggak atau misalnya tiap konteks tunggu itu tadi mantan ya mantan ya?